ما هو اللي أنا اكتشفته بقى إن أنا م على مدار س سنوات الكُلّية مثلًا أنا ما بالتزمش بحضور إلا لو الدكتور بياخد غياب، ما بالتزمش بمثلًا بassignment إلا اللي عليه درجات، بالضبط، لازم يكون في حاجة كده تقرُصك. ف أ ال المواعيد اللي هي الdeadlines دي مهمة جدًا، ال ع أنا لو ما فيش deadline هاقعد أسوِّف، أسوِّف، ومش هاعمل. ف فالحاجات اللي بتخلّينا مزنوقين شوية دي وإن مثلًا دكتور يحط عليك chapter زيادة فأنت يبقى الوقت زنقك وفي midterm ومش عارف إيه، من غير الحاجات دي هتلاقي إن الدنيا بدأت تعُك خالص يعني. فأنا شايفها مفيدة جدًا.
آه <laughs> لازم أي حاجة. <chuckles> بالضبط. امم. أكيد. معاك حق فعلًا. امم، يعني فعلًا يمكن ناس كتير جدًا لو هي مش ملتزمة بحاجة معينة لو مش ماضية على نفسها شيكات ما كانش كمّلِت حاجات كتير أوي ما كانتش دخلِت في حاجات كتير أوي. بالضبط، يعني ممكن تكون فعلًا الفلوس إمم.
<giggles> أيوه. فعلًا، أنا أنا كمان ل ل ليّا تجربة تانية برضه معاهم برضه مع ال مع الMTI بقى ودخلت بعديها بقى الadvanced level معاهم، كان 4 شهور، آآ وبرضه كنّا ماضيين بس ده كان بقى الحضور في ال في المقر بتاع المعهد يعني، وكنت باروح أحضر وأسلِّم ال ال الريبورتات و و وكل حاجة برضه علشان ماضي يعني. بأي حال من الأحوال ما دام أنت ما فيش حاجة ماسكاك <laughs> ما هو لازم ما ه هو ده الشرط، امضِ علشان تتقبل أو أو أو ت تقدّم ورقك، فأنت لو ما رفعتش الإقرار أنت مش هتخش، فخلاص بقى أبقى أرفعه ليه يا عمّي؟ يعني هُم مش هيركزوا وبتاع وكده، بالاقيهم بيركزوا عادي.
إمم. أيوه <laughs> ما حرّمتش أنت، بتمضي على أي حاجة. <chuckles> إمم. بس فكرة كويسة بجد، يعني ده ما علّمكش إن أنت تلزِم نفسك في حاجة، أو تجبر نفسك على حاجة، أو ترمي نفسك في حاجة معينة طالما أنت عارف إنك هتكملها للآخر فعلًا وعارف إن الحاجة دي هتفيدك؟